Eee, işte, kendi kendime yoğurt yapmayı falan öğrenmiştim. Benim en çok beni
Hı. Öyle mi? Yani yoğurt mayaladığın zamanlar da oldu kendin.
Aynen, aynen, ıb yani, çok güzel oluyor. Z bir gece öncesinden yapıyordum, işte, ondan sonra 1 kilo yapıyordum kendime kadar böyle. Ya, bildiğin, benim için, orası şey gibiydi, hani, ıssız bir adada kalmışsın her şeyi kendin yapman gerekiyor Gerçekten ben peynir yapmayı falan öğrendim orada.
Hı hı. <chuckles> Ne güzel. <chuckles> Gerçekten mi? O kadar da, aaa, daha detaylı işlerde de yoğunlaştın aslında.
Hani Evet, yok çünkü. Tabii canım, neler yaptım orada y şey ev makarnası mı açmadım, işte, revaniler mi yapılmadı, i i istiyorum da istiyorum ta Ya, şey oluyor böyle, hani, memleket atakları oluyor ya herkesde. İşte o, o bende de oluyordu. B benim arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Ben yurtta kalıyordum o ara. İşte, d erzakla, Türkiye'den, böyle, erzakla geliyordum. Millet, işte, kıyafet, mıyafet getirdi. Ben elli altı kilo erzak getiriyordum. Çünkü yok orada. Evet.
<laughs> Evet. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Gerçekten mi? Evet, mutlaka anlıyorum b bu durumu. Yani, dediğin gibi aslında, aaa, senin için gerçekten de, aaa, bu, eee, yetiştiğin kültür, yetiştiğin yemek stili, o mutfak, eee, nereden geldiğini hem, eee, senin gerçekten oluşturmuş ve pişirmiş ve gerçekten bunu, aaa, arıyorsun da gittiğin yerlerde. Hatta bulamadığında, eee, kendin bile oluşturmaya hiç yoktan oluşt oluşturmaya, yapmaya çabalıyorsun dediğin gibi. Eee Evet, aaa.
Tabii. <chuckles> Tabii, canım. İii, ya, öyle. Ya, şey eee.
Bu sende özellikle, eee, hani, eee, yeni, şeyleri denemek kısmında seni daha mı olumsuz etkiliyor, aaa, yoksa tamamen böyle hani, iii, o konuda nasıl ya yeniliklere açık olman konusunda seni nasıl etkiliyor peki?
Yok.